Kak, Kakak, tuh, pernah nggak, sih, ketemu orang, gitu, secara secara acak aja, secara random, tapi ujung-ujungnya malah bisa jadi sahabat erat banget, gitu?
Nah, oke. Kayaknya aku bisa, eee, iya, ada 1 cerita memang, ada tapi, eee, nggak banyak, ya, justru malah cenderung cuman 1, nih. Jadi kalau heeh.
Oh, ya, boleh ceritain, Kak, itu gimana dulu pas ketemunya, terus gimana kok akhirnya bisa jadi sahabat, gitu, loh?
Ah, aku juga kurang ngerti di mana momen aku bisa jadi sahabat ama dia, aku agak-agak lupa, cuman momen aku ketemunya itu justru pas lagi aku, eee, sekolah SMA, sekitar
Oh, jadi cerita teman sekolah, gitu?
Teman sekolah. Menurut aku tetap random, dong, karena dia itu, eee, kan, kita, kan, kalau sekolah itu bi kalau di tahun aku mulai kejurusan itu saat kelas 2 SMA, ya, bisa harus pilih, antara IPA ama IPS, tapi pastinya pada mau IPA, dong, gitu, kan. Terus tapi ada kualifikasinya lagi, dan aku alhamdulillahnya aku ada di IPA, nah, teman yang aku mau aku ceritain ini sebetulnya ada di IPS. Jadi
Iya iya. Oh, beda jurusan, gitu, Kak, ya?
Iya, beda jurusan, terus beda apa namanya, eee, sisi sekolahnya, biasanya IPA di sebelah kanan, IPS di sebelah kiri, biasanya, sih, begitu, walaupun, eee, udah mulai apa, sih, kayak sekolah internasional, ya, set eee, setiap mata pelajaran pindah ruangan pindah ruangan, gitu, kan. Nah, aku, tuh, seingat aku mulai, eee, berkenalan sama si inisial D ini, kebetulan laki-laki juga, gitu, ya, itu waktu 1 organisa eh, bukan 1 organisasi, sih, eee, organisasi, tapi aku Rohis, Rohani Islam, kebetulan aku muslim, nah, dia ada di OSIS, dia, tuh, ada di OSIS.
Iya. Oh. Oke oke. Oh, jadi sama-sama anggota OSIS, gitu, berdua?
Eh, bukan, dia OSIS, aku Rohis, Rohani Islam sama OSIS sedikit beda, Kak. OSIS, ya, memang yang OSIS, eee, yang organisasi siswa sekolah.
Oh. Eee, Rohisnya itu lain organisasi lagi berarti, ya?
Ya, eee, Rohis itu memang untuk, eee, kegiatan kegiatan islami untuk di sekolah, kalau OSIS, kan, memang untuk kegiatan sekolah s pada secara umumnya, dan menurut aku dia lebih tinggi iniannya, lah, levelnya, gitu, kan.
Oh, oke oke. Jadi ketemunya di organisasi itu?
Betul. S ketika ada suatu kegiatan dan membutuhkan kolaborasi atau koordinasi. Nah, jadi wak
Nah, sebelumnya itu, kan, tadi Kakak cerita karena, kan, pas apa, pemilihan jurusan itu di kelas 2 SMA, pas kelas 1 SMA, Kakak nggak pernah ketemu, atau bergaul sama dia, gitu?
Mhm. Enggak enggak, ko Kayaknya, sih, kalau aku inget nggak pernah, ya, jadi ke papasan pun kalau mungkin kalau papasan aku inget atau enggak, aku nggak inget, terus kalau untuk, eee, apa namanya or apa namanya, komunikasi kayaknya juga nggak pernah, lah, karena ketemu aja jarang, gitu, enggak pernah malah. Jadi bener-bener bener-bener
Oh, ya. Secara secara ini nggak pernah kayak mungkin, oh, s udah kenal wajah nih sama orang ini, udah pernah ketemu gitu, nggak pernah, ya?
Oh, belum, iya. Heeh. Jadi memang intinya langsung masuk waktu kelas 2 SMA, eee, ada organisasi, kita saling terlibat walaupun beda organisasi, jadi dia memang mau ngadain organisasi untuk sekolah tapi memang temanya islami. Nah, itu otomatis melibatkan Rohani Islam, gitu, ya. Walaupun aku kelas 2 waktu itu masih menjadi anggota biasa, belum menjadi pengurus bahasa kita, masih, eee, kakak kelas 3-nya yang jadi pengurus utama, kita jadi pengurus sampingan, bantu-bantu, dan aku koordinasi sama dia di situ. Jadi mulai ketemu, walaupun banyak juga, ya, teman-teman lainnya. Nah
E e e, oke. Nah, itu awal kenalnya gimana? Dia nyapa Kakak duluan atau mungkin Kakak yang duluan minta kenalan?
Eee, pernah duduk bareng waktu lagi meeting, nah, posisi kita, eee, mungkin sebelahan tapi beda 2 orang aja. Sini aku, sebelahnya siapa, sebelahnya lagi dia, seingat aku, sih, seperti itu. Nah, pas lagi koordinasi meeting, ya, namanya meeting bocah, gitu, ya, anak SMA, ya, masih suka jajan, masih suka ngobrol, nah, aku juga ngobrol-ngobrol, gitu, kan, yang kurang perlu, karena aku mikirnya pengurusnya masih kakak tingkat kelas 3 yang lebih utama, gitu, kan. Nah, terus, aku ada mulai berkomunikasi sama itu salah satu temannya si inisial aku si D itu. Nah, kenapa bisa aku bilang sampai erat, sampai menurut aku bersahabat, kenapa? Karena kayaknya aku ada apa, ya, ngobrol ama dia itu lebih lebih lebih lebih masuk betul, lebih nyambung, bukan lebih nyaman, sih, tapi lebih nyambung, lebih masuk dan kayaknya dia seolah-olah selalu ada di pihak aku walaupun mungkin itu kesamaan ini aja kali, ya, kesamaan kehidupan kayaknya.
<laughs> Lebih nyambung atau Heeh. Oh, karena punya latar belakang cerita yang samakah, atau?
Iya, heeh. Menurut aku, sih, seperti itu. Jadi, ketika aku mulai ngobrol biasa, ah, biasa gue juga gitu, gue lewatin aja kalau misalkan lagi di mhm.
Nah Itu pertama mulai, eee, merasa dekat, merasa akrab, gimana? Kan, tadi ceritanya pas, eee, kenalnya pas rapat doang, apakah setelah itu sering janjian ketemuan, atau mungkin karena acara ini jadi sering, eee, ngobrol bareng, gitu?
Betul. Kalau janjian Sebetulnya pengaruh besarnya memang karena acara itu, karena kalau misalkan se sering janjian untuk ketemuan kayaknya aku bukan tipe orang yang seperti itu, ya, karena pertama, aku laki-laki, dia laki laki, kesannya aneh kalau janjian ketemuan, kan, kalau perempuan sama perempuan gandengan pun, atau rangkulan pun masih kesannya masih wajar, ya. Iya, kan, heeh. Kalau aku
<chuckles> Oke oke. Iya iya iya. Ya, mungkin maksudnya, eee, janjian, "Eh, entar makan bareng di kantin, yuk?" Atau, gi eee, "Kita ke ko eee, ngopi, yuk?" Gitu, atau gimana?
Nah. Ah. Kebetulan, mmm, hal yang spesifik itu enggak ada, cuman yang mirip ada, jadi ketika mulai, eee, ada perbincangan terus aku mulai rutinitas ketemu karena keperluan antara acara itu, terus kita me terus ternyata sering ketemu juga di mushola, kebetulan aku saat itu, eee, sholat itu taat, gitu, ya, cielah, <chuckles> terus sering ketemu sama dia dan kita mulai ngobrol lagi, "Eh, lu yang ini, kan?" "Eee, iya." "Terus, ya, gimana? Eee, masih" o i intinya perputaran percakapannya, sih, sebetulnya masih tentang mmm, kegiatan itu, gitu, loh, tapi sampai kegiatan itu selesai, eee, kita pertemanannya itu berlanjut, gitu, loh, kayak pertemanan pada umumnya. Cuman yang bikin menarik adalah, itu pertemanannya bisa sampai sekarang untuk yang 1 orang itu. Mhm.
<laughs> Oh, oke. Wah, keren banget, berarti bener-bener kayak awet banget, ya, persahabatan Kakak sama dia, gitu. Tapi, kan, tadi di awal-awal, kan, Kakak ketemu karena, eee, 1 organisasi, gitu. Nah, di luar acara organisasi itu berarti Kakak nggak pernah yang kayak, eee, dekat bareng, gitu, sama dia?
Nah, aku juga bingung, sahabatan atau bukan, ya? <chuckles> Iya. Kalau deket banget enggak, cuman mi misalkan, eee, sering ketemu untuk ngobrol hal di luar itu setelah itu selesai, masih lumayan sering, sih, karena kita bener-bener ketemunya, tuh, pas lagi di mushola, jam istirahat, terus, ya, kadang mau makan bareng juga karena sama-sama laper, tapi kadang juga enggak, tapi yang bener-bener aku nggak expect, ketika perpes perpisahan kelas 3 itu, kan, momen-momen mengharukan juga, ya, tapi setelah itu ternyata aku masih terhubung sama dia, gitu, loh.
Iya, bener bener. Wah, berarti bener-bener
Pas, eee, komunikasi soal lanjutnya mau ke mana namanya, kuliah di mana, gitu.
Ya, maksudnya Kakak, tuh, sering beraktivitas sama dia juga berarti, ya?
Iya. Komunikasinya lewat itu berarti, waktu itu apa, ya, eee, SMS, sih, masih. SMS SMS.
Wah. <chuckles> Iya iya iya. Berarti masih agak susah, ya, untuk berkomunikasi, eee, secara online kalau dulu, ya?
Telepon, WhatsApp iya, heeh, nggak ada, justru waktu itu masih SMS, masih jamannya aku Esia, <chuckles> masih singkat-singkatnya dulu kalau Kakak tau. <laughs> Ah, iya, betul betul.
Iya iya, yang hurufnya dibatasin juga, ya? Oh, oke oke. Eee, balik lagi, nih, ke topik yang tadi ketemunya sama, eee, temannya itu. Nah, berarti Kakak se dari kan, acara mungkin, kan, nggak s sampai setahun, gitu. Nah, di luar yang itu, setelah acara itu, eee, berakhir gitu, Kakak sering masih sering ngobrol, atau sering bertukar kabar, atau mungkin Kakak kayak ngunjungin ke kelas dia, atau sebaliknya? Nah, pernah nggak, eee, sampai seperti itu selain di sekolah, gitu?
Heeh. Enggak, mhm. Ya, ngobrol, ya. Mhm. Ngobrol, iya, bertukar kabar, iya, tapi kalau sampai main ke kelas, sih, enggak, karena waktu istirahat itu bener-bener aku pake buat sholat dan istirahat, karena udah dipakai itu mepet, gitu, loh, masih ada waktu nggak, ya, buat ke toilet, justru kalau misalkan sakit perut aja buat mikirin, gitu, ya. Tapi kalau di sekolah, sih, seperti itu. Nah, yang lebih sering itu ternyata setelah pulang sekolah, nah, aku, kan, masih ada di organisasi Rohis, dan dia, tuh, juga mulai sering dateng ke mushola, gitu, loh, mulai sering nongkrong di mushola ketika lagi nggak ada kegiatan. Nah, dari situ, aku yang negur dia duluan kadang kalau aku yang lihat dia, terus kalau dia yang liat duluan, aku negur dia, dan di situ percakapan pertemanan sehari-hari terjadi, lah. Seperti kayak
Oh, oke. Oh, jadi, eee, mulainya itu memang kayak di per di apa, di acara-acara keagamaan dulu, Kak, ya?
Mhm. Jadi memang, seketemunya, apa, pertemanannya itu, meningkat meningkat itu, ya, karena hal-hal kecil seperti itu aja, kalau mungkin yang spesifik banget, itu justru se aku rasakan setelah lulus, setelah lulus masih
Oh, setelah justru malah setelah lulus SMA, eee, apakah memang karena sering ketemu juga, atau mungkin 1 tempat kuliah, atau gimana itu, Kak?
Mhm. Nah, awalnya masih sering berkabar berkabar berkabar, sampai rasanya pengen ada yang dia ceritakan, terus tapi pengen ketemu. Nah, kita sering ketemunya, tuh, di Waroeng Steak, WS, eee, dulu, kan, masih
Wah. <laughs> Udah udah meningkat, ya, eee, tempat pertemuannya, tadi dari mushola, sekarang ke Waroeng Steak. Oke oke.
Iya. Heeh. Eee, karena menurut aku itu tempat makan yang enak dan masih sangat murah, lah, untuk, se eee, sekitaran steak, gitu, ya.
Oke oke.
Nah, terus beruntungnya, aku waktu itu <chuckles> ternyata aku, eee, aku selalu ngajak pacar aku juga, jadi kayak bertiga, gitu, momennya, tapi aku benar-benar ngelihat dia itu fokus ngobrol sama aku, gitu, loh, bukan kayak teman makan teman yang nanti ngambil pacarnya, kayak gitu, enggak enggak engga terjadi, gitu, loh.
Oh, oke, berarti lebih ke obrolannya, ya.
Iya, terus ta dan dia juga nggak ngerasa minder kalau aku bawa, eee, waktu itu masih pacar, gitu, ya, nggak minder, karena memang aku, eee, suka aja makan, gitu, kan. Dia juga suka makan, aku ajak, "Sori, ya, gue ngajak pacar. Tapi kita tetap ngobrol aja kayak biasa," dan dia tetap mau, gitu. Nah
Oh, oke. Nah, itu, kan e apakah karena Kakak sama dia tuh, 1 jurusan, atau hal apa, sih, yang sering diobrolin, gitu? Apa nggak mungkin, kan, cuma sekedar bertukar kabar aja, gitu.
Ada ada, betul betul, betul betul. Eee, bukan jurusan, sih, lebih tepatnya dia mau ngajakin aku bisnis, Kak, waktu itu buka minuman, buk heeh, buka minuman bubble drink, intinya gitu, ya. Nah, itu di si dari mulai dari situ banyak lagi tindakan-tindakan atau action-action yang memang mengharuskan kita saling berkomunikasi, eee, apa, kuat, gitu, ya. Dia intinya, eee
Oh, keren keren, nih, bahasannya. <chuckles> Oke. Ap apakah karena akhirnya bis menjalankan, eee, bisnis se barengan itu?
Iya. Jadi dia intinya mau naruh modal, dia mau, eee, tapi modalnya juga yang namanya masih lulus SMA mungkin nggak terlalu besar, gitu, ya, terus mau kerja sama sama aku, eee, supaya gimana, ya, kita tukeran ide terus menjalankan. Intinya, sih, sempat menjalankan beberapa tahun, sempat ningkat banget sales-nya juga, terus, eee, kok, makin ke sini makin ke sono, makin nggak ada sales-nya, sampai titik di balik modal, kita itu juga terpaksa tutup, tapi menurut aku itu, kan, cukup lama, ya, untuk 1 tahun, 2 tahun, mungkin 3 tahun, untuk bisnis bareng, dan kita
Heeh. Iya iya iya. Pasti waktu bisnis bareng itu, kan, komunikasinya sangat intens banget, ya, karena, kan, ada 1 hal yang memang sedang dikerjakan bersama-sama, gitu.
Iya, betul, dan Dibahas terus, betul, dan dia mau naruh modal menurut aku, eee, sekitar Rp7.000.000 di awal, mungkin, eee, Rp4.000.000-nya berupa cash, Rp3.000.000-nya berupa aset, kayak mes misin mesin seal-nya, terus, eee, bubuk rasanya yang vanila, segala macam, itu dia yang modalin. Ah, terus dia, eee, minta cari orang supaya aku juga bisa menjalankan dan me-manage, nah, dia memberikan aku kepercayaan manage kayak gitu, Kak, coba bayangin, kalau misalkan aku kabur? Kan, bisa aja.
Oh, jadi, dia langsung kayak percaya aja gitu sama Kakak, ya, berarti, maksudnya tanpa, eee, fit and proper test tapi langsung, oke, gitu ya, "Gue percaya sama lu." Gitu.
Iya. Ada, sih. Fit and proper test-nya, ada, sih. Kayak dia misalkan, maen aku maen maen ke rumah aku, aku mungkin dia mau ngecek rumah aku di mana, aku nggak tau, tapi kalau dia mau maen ke rumah, ya, aku ajakin, gitu, kan. Ah, terus mungkin dari mungkin dia ada keper sedikit kepercayaan karena waktu itu aku aktif di Rohani Islam, kayaknya kayaknya muslim banget, nih, kayaknya jujur, gitu, kali, ya. Aku nggak tau juga aku nggak tau juga.
Oh, oke oke. Oh. Oke, mungkin melihat keseharian Kakak yang, eee, seorang yang taat mungkin, gitu, ya. Oke oke. Nah, berarti, kan, eee, set eee, dari dulu, udah dari SMA sampai sekarang, tuh, masih, eee, akrab, gitu, pertemanannya. Pernah nggak, sih, Kakak tuh, eee, mengalami konflik atau mungkin bersitegang, atau terjadi masalah lah sama dia? Biasa, kan, antara orang, eee, kalau sahabatan biasanya pernah ada selisih paham, atau apa segala macam, kalau Kakak sendiri gimana?
Heeh. Iya. Betul. Hmm. Ya ya ya. Aku boleh jujur, nggak ada, loh, Kak. Bingung nggak?
Wah, keren banget, tuh, berarti. Berarti mulus-mulus aja?
Serius, enggak. Iya, sampai sekarang. Jadi, eee, singkat ceritanya sampai aku, di jaman covid, aku, kan, justru, eee, dapat keunggulan, bukan keunggulan, sih, dapat itu, lah, hikmah, aku bisa nikah sama istri aku dengan low budget gitu, ya.
Oh, iya iya.
Nah, terus, eee, salah satu teman yang aku undang SMA cuma dia, loh, Kak. <chuckles>
Oh, ya?
Iya, eee, sampai hadir ke acara akad itu dia hadir, loh. Aku s padahal iseng aja ngasih tau, "Eh, gua mau married, nih, di Bogor, KUA Bogor, segini-gini, nih, kalau lu mau datang, enggak papa datang aja." "Wih, keren, serius?" Gitu, kan, ya, itu H-1 bulan, "Boleh, nih, gue datang? Kalau lu ngizinin, beneran gue datang." "Iya, boleh." Gitu aku bilangnya.
Wah, keren banget, tuh. Nah, selama itu Kakak se kan, setelah tadi bisnis, eee, kata Kakak akhirnya mungkin bisa dibilang gagal, gitu, apakah selanjutnya masih tetap komunikasi secara intens juga? Apa enggak? Sampai akhirnya Kakak mengundang dia diwaktu pernikahan, gitu.
Eee, masih komunikasi seperti biasa, tapi mungkin ada jeda, mungkin, be eee, seminggu sekali, kali, ya, kala kayak nanya kabar, "Gimana, udah kerja apa belum?" Ternyata udah, dia jadi tour guide di Dubai, segala macam, terus karena kesibukan dia kerja juga dia, eee, agak lama balasnya ke aku, tapi maksud aku tetap terjadi komunikasi, nggak putus seperti teman-teman SMA yang lain pada umumnya, gitu, loh, Kak. Kalau sampai sekarang pun masih ada, cuman, masih dengan jeda yang sama, mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali, masih ada chat nanya kabar. Jadi menurut aku, aku juga bingung, ya, apakah ini bisa disebut persahabatan atau hanya masih pertemanan? Tapi menurut aku kayaknya udah lebih tinggi dari pertemanan, sih.
Wah, keren keren. Oh, oke. Udah, iya, udah ke level sahabat berarti, ya. Nah, siapa, sih, yang paling inisiatif untuk menjaga, apa, sih, namanya, komunikasi atau kontak gitu biar tetap terhubung satu sama lain?
Biasa. Kayaknya masih ke aku, sih, dan terus, eee, karena istri aku karena istri aku juga orang yang sama waktu aku masih pacaran, waktu ajakin ketemuan di makan steak, eee, iya, "Coba aja chatting lagi, gimana kabarnya." Gitu, ya. Ternyata sekarang belakangan ini memang lagi nggak kerja di Dubai sebagai tour guide, tapi dia kerja masih sebagai tour guide tapi di kota lain, tapi intinya, ya, jalan-jalan, lah, ya.. Iy aku tetap senang, lah, walau eee, mengetahui kabar dia masih sehat, gitu, ya, walaupun mungkin sedikit berkurang komunikasinya, tapi tetep aku ngerasa, ya, senang aja, gitu, lah. Dia tetap, sukses, gitu.
Oh, udah saling kenal, ya. Oh, jadi banyak <chuckles> banyak pengetahuan juga yang bisa digali dari dia de ya. Oh, oke deh. Nah, boleh dong, Kak, terakhir tipsnya, gimana, sih, m menjaga persahabatan itu biar tetap awet, gitu?
Mungkin tips pada umumnya aja kali, ya, nggak usah gengsi, nggak usah pilih-pilih, nggak usah kayak ada tahta dan ini, pemisah yang jelas, gitu, apa adanya aja, terus kalau misalkan dia memang dekat, eee, mu mungkin akan dengan takdir sendirinya juga bisa dekat dengan sendirinya, gitu, loh. Intinya dari kitanya jangan gengsi, jangan meninggikan hati, ya, berteman dengan siapa aja, mungkin akan ketemu dengan sendirinya, seperti yang tadi aku ceritain, dan mungkin yang terakhir, ada organisasi atau kebutuhan khusus kayak bisnis, sehingga bisa terus komunikasi sampai ke belakangnya, sih, Kak.
Oh, oke deh. Berarti intinya jaga komunikasi dan jadilah diri sendiri, Kak, ya? Wah, makasih banyak, ya, Kak, atas cerita-cerita dan sharing-nya, nanti kita ketemu lagi.
Iya, betul, intinya itu aja.